तो ये है, तो आप क्या आपका कोई एक्सपीरियंस अपने साथ म मेरे साथ शेयर करना चाहेंगे?
हाँ। मेरे साथ एक बहुत ही रिसेंट एक्सपीरियंस हुआ है और वो बहुत ही डिफरेंट है, तो मैं कभी भी मरने-वरने के बारे में ऐसे मुझे डर नहीं मतलब वो डर तो है कि मर जाएँगे क्या होगा बट मुझे कभी भी ना ऐसे मेरी जैसे मदर और फादर बहुत डरते हैं इस बारे में बात करने में, मौत के बारे में और मैं नहीं करती थी बट अभी रिसेंटली अ, जब मैंने बहुत ही अपने क्लोज्ड वन की डेथ देखी तब से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया इस बात मतलब मौत के टॉपिक से अब मैं मजाक में भी ना मौत का टॉपिक ही नहीं निकालती हूँ और मुझे लगता है कहीं न कहीं वो मेरे लिए बेनिफिशियल ही है अच्छा ही है, क्योंकि वो कहते हैं ना, हिंदी में हमारी सेइंग भी होती है कि अ, कुछ गलत नहीं बोलो, ना सुनो तो मैं उसमें बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ एक मैनिफेस्टेशन टर्म है कि आप जैसा बोलते हैं, वो घूम के आपके पास आता है, तो मुझे लगता है कि अगर मैं मौत जैसी नेगेटिव चीज़ों से अगर डर रही हूँ, तो वो अच्छी चीज़ है क्योंकि मैं उसके बारे में बोलूँगी नहीं और बोलूँगी नहीं, तो उस तरह की चीज़ें मेरे साथ नहीं होंगी, उसके अलावा अगर आप मुझे डर बोलेंगे तो किसका डर मुझे सबसे ज़्यादा लगता है?
जी। हाँ। जी। जी।